Heu, c'est p surtout dans mes loisirs. Mais, j'essaie d'en faire mon métier.
Ouais. OK. Donc, heu, c'est vraiment un un c'est vraiment très important pour toi, heu, z z c ces créations. Hem, est-ce que, heu, tu as un autre processus un petit peu, justement, pour éviter ce doute? Te mettre dans un bon état d'esprit quand, heu, tu vas entamer la création?
OK. Ah bah, ce que je ferais, c'est me calmer un peu, éteindre mon téléphone, heu, m'assurer qu'il y a pas de notifications, comme ça, extérieures qui arrivent. C'est vraiment un peu me déconnecter du reste du monde
Ah oui?
mais, ouais, c'est c'est surtout, voilà, c'est m'isoler un peu un peu à la moine Shaolin ou quoi que ce soit. <chuckles> Sauf que, moi, je me rase pas la tête. J'ai des assez longs cheveux donc, heu
<chuckles> <laughs> Ouais, tu crées vraiment, heu, une bulle, hem, u une bulle de création?
Heu, ouais, je dirais ça. Je dirais ça ou, en tout cas, dans l'idéal, j'essaie de le faire parce que ça ne marche pas toujours. Il y a des fois où je me vois facilement interrompu et bon, il y a certaines difficultés avec ça.
Oui, bien sûr. Ouais, forcément. Heu heu heu, u Oui, c'est pas c'est c'est pas toujours hem, tu crées quelle partie? Parole, heu? Parole, musique, heu? Qu'est-ce que tu fais exactement?
Mmh. Bah, je dirais que, ob j'essaie de faire tout. Je touche un peu à tout. Ouais, je joue plusieurs instruments. Donc, heu, c'est c'est ça le truc. Ouais, ouais, du coup, c'est
Ah oui! OK. Ah oui, oui! Des c'est c'est vraiment, heu, heu
ça le rend un peu plus compliqué surtout pour moi, parce que, bon, <chuckles> vu que j'ai plusieurs parties différentes à faire, il y a des fois où ça me génère du doute parce que j'aur j'aurais généré 1 partie qui est bien, que j'aime bien, que je trouve que, heu, qu'elle est cool et après, je commence à écrire 1 autre partie et je me dis: «Ah non, mais ça colle pas ensemble». C'est ça, en fait, que j'ai l'esprit très séparé, très divisé alors que je suis en train de créer des choses et voilà, c'est ça, heu, le grand problème.
Mmh. D'accord. Ouais. Oui, oui. Quand il faut superposer, heu, plusieurs créations, même s'il y en a 1 heu, qu'on adore, on peut pas ad tout adorer. Il y a forcément à un moment une qui qui per qui qui permet un petit peu plus de doute. Hem, avant de faire appel à un ami, est-ce que tu as, heu, des petites techniques ou des petites habitudes quand t quand tu sais pas trop, heu, si tu aimes ce que tu as fait ou pas?